Hi em. Với tình hình công việc hiện tại với cuộc sống mới ấy thì em có bị ảnh hưởng gì đến giấc ngủ hay không? Thường thì, ờ, gần đây giờ giấc ngủ nghỉ của em nó có ổn không?
Dạ vâng ạ. Ừm, thật sự thì, à, chị hỏi đúng đúng chỗ ngứa của em ấy, thì <chuckles> thì đúng, kiểu, là tại vì là khi mà em, ơ, em khá là bất ngờ nhé, tại vì em thay đổi công việc này, xong rồi em thay đổi, ờ, cái, ơ, cái cái cái nơi ở này, xong rồi cái sinh hoạt hàng ngày của em ấy thì cái cái việc mà chăm sóc giấc ngủ hàng ngày của em nó nó nó khá là là em thấy là nó ổn hơn rất nhiều, mặc dù là nó tích cực hơn ấy. Tại vì là, như kiểu, trước đây nhá, trước đây thì mặc dù là em đi làm cả ngày khá là mệt, khá là vất nhé, nhưng mà em lại thức đêm khá là muộn, tức là có thể là em đi em đi trực này, em đi mổ này, xong rồi cười có thể là đứng.
<laughs> Ừm. Rồi, thay đổi nơi ở, môi trường sống. Ừm. Ừm. Tích cực hơn hả? Ừm, rồi. Ừm. Ừm. Rồi. Thế chắc là do ảnh hưởng nghề nghiệp à? Ảnh hưởng nghề nghiệp cũ.
Em không biết nhưng mà em em đứng cả ngày thì em rất là mệt và đêm bề thì em vẫn thức rất là khuya, xong rồi em mới ngủ.
Ừm. Ừm. Thế <laughs> thế thì lấy đâu ra sức để mà làm việc cho ngày tiếp theo? Hay là do cơ thể của mình, cái nhịp sinh học của mình nó bị bắt quen với cái đấy nhỉ?
Ừ, thì Em nghĩ là nó bị bắt quen thôi chứ còn khi mà gần đây nhá, thì khi mà em đi làm cái công việc mới này ấy, mặc dù là em nghĩ em 8 tiếng thì nó cũng không phải một cái gì đấy quá là to tát nhưng mà thật sự là là khi mà về ấy là khoảng tầm 9:30-10:00 gì đấy là em đã bắt đầu, gọi là, đi ngủ rồi. Kiểu, mà đúng rồi, em em ngủ sớm mà xong rồi em cũng dậy sớm, kiểu, là dậy sáu giờ. Em em nghĩ lành mạnh ấy cũng cũng, kiểu, lành mạnh ấy, xong rồi, ừm, tức là chị biết là trước đây nha khi ờ, tức là trước khi mà em quyết định cái công việc này thì em cũng quyết định là em sẽ chọn một cái ngôi nhà mà nó đầy đủ mọi thứ mà mình muốn. Và nó phải là một cái nơi đúng rồi.
Ừm. Ừm. Thế á, ngủ sớm phết nhỉ? Ừm. Như thế rất là lành mạnh, đúng không? Ừm. Rồi, rồi, cho em một cái, ơ, sự thoải mái nhất định trong sinh hoạt, đúng không? Ừm.
Dạ vâng, thì nó phải là một cái nơi mà em đúng nghĩa là nghỉ ngơi. Và em bản thân em phải cảm thấy thực sự là thoải mái thì thì đấy cũng là em nghĩ là đấy cũng là một cái cách mà em chăm sóc, ưm, cho cái giấc ngủ của em, kiểu, ừm, thật sự là khi mà mình, kiểu, ngả lưng phát là mình sẽ ngủ luôn, mà mình không có phải suy nghĩ gì hết. Đúng rồi.
Rồi, ừm. Ừm. Đấy là lựa Đúng rồi, cái cái giấc ngủ. Ừm, ngủ ngon, ngủ sâu, ngủ chất lượng, đấy. Ừm. Kê.
Đúng, chính xác. Thì, à, thật sự thì, à, bản thân em khi mà về nhà cái mà đặt lưng cái là có thể là ngủ luôn, hoặc là cảm giác về nhà là mắt em đã díp xung rồi, kiểu, kiểu, thật sự, thật sự là rất, rất buồn ngủ.
Ừm, ừm. <laughs> Tức là em đã có một cái ngày làm việc rất chi là là, gọi là, ờ, sử dụng nhiều năng lượng rồi, đúng không? Cũng có thể là, gọi là, hiệu quả đi nên về đến nhà là cảm giác muốn ngủ nghỉ. Thế thì thường nhá, thường là buổi tối sau khi em đi làm việc về xong rồi các thứ thì em sẽ hay có những cái hoạt động gì trước giờ đi ngủ?
Dạ vâng. Thật sự nhá, theo hoạt động mà trước giờ đi ngủ ấy, thì thường thì thường ví dụ như, kiểu là, em, ơ nếu mà em không làm những công việc làm thêm này thì em, ơ, em em thường có thể là gọi bạn bè này hoặc là gọi cho người thân này, sau đấy thì, ờ, có thể là đọc một vài cái như, kiểu là tất nhiên là có mấy cái kiến thức mới thì mình có thể đọc cái đấy. Thì, ờ đúng rồi, mình vẫn phải vẫn phải học và xong rồi, kiểu là, khi mà cái khoảng thời gian mà em cảm thấy nó hòm hòm rồi ấy, thì tất nhiên là em, ơ, em hơi thả lỏng bản thân mình một xíu thì tất nhiên là có thể là em chỉ gọi người thân này, xong rồi sau đấy thì em, ơ, em đi ngủ. Tức là tất nhiên là em có thể trước đấy thì em có vệ tinh, ờ, skincare này kia các thứ xong rồi nói chung là chăm sóc da một tí. <laughs> Vâng.
Ừm. Rồi. Ừm. Ừm, vẫn phải học, đúng rồi, vẫn phải học liên tục. Rồi. Ừm. Rồi. Ừm, ừm. Ờ, ờ, ờ. Ô kê, ô kê, rất <laughs> tức là nhá, tức là em sẽ có dành thời gian để, gọi là, kết nối với lại người thân bạn bè một chút. Sau đấy thì có thể là đọc hoặc là update thông tin kiến thức của mình, rồi bắt đầu là chăm sóc, ơ, chăm sóc, ơ, cơ bản, ừm, cho cơ thể. Đấy, thế thì thực sự là thư giãn, nhỉ? Chị thấy nó ừ.
Dạ vâng. Dạ vâng. Em em cũng nghĩ là như vậy, em nghĩ là nó đúng nghĩa là là thật sự là thư giãn. Nó nói chung là nó đáp ứng đúng cái nhu cầu ban đầu của em, là khi mà đã làm việc một ngày, gọi là, mệt mỏi rồi ấy, thì về phải cần một cái nơi, gọi là, nghỉ ngơi thật là thư giãn và, kiểu, mình mình không còn, kiểu là, lo toan cho cái cái cái những cái gì mà, kiểu là, ban ngày mình đã gặp rồi ấy.
Ừm. Đúng rồi, bởi vì Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm. Ừm. Rồi. Rồi, rồi, ô kê. Thế thì em có còn bị, ờ, thi thoảng thôi, tất nhiên là nếu mà như vậy thì thấy rằng là cái thói quen của em khá là tốt rồi. Thế nhưng mà thi thoảng em có bị, ờ, kiểu như là, sử dụng điện thoại hoặc là thiết bị điện tử hơi muộn nên là có thể làm lệch cái giờ sinh hoạt đi không? Hay là em vẫn cứ đều đặn như thế hàng ngày?
Ờ. Không nha, tức là tức là nhá, có những cái hôm mà em, ơ, em có thể là săn sale hay là em có thể là, gọi là, gọi bạn nó hơi muộn một tí hay là, ờ, có thể là làm việc này việc kia em hơi muộn hơn một xíu, nhưng mà em vẫn dậy vào đúng 6:00 đấy, thì tức là em em cố gắng tức là kể cả ngày thường hay ngày nghỉ em đều dậy vào cái khung giờ đấy. Có thể là ví dụ ngày nghỉ thì em có nằm ườn hơn một xíu nữa nhưng mà nó nó vẫn sẽ rơi vào khoảng tầm 6:00, 6:30 là em sẽ dậy và và sẽ mình sẽ làm việc. Ví dụ như, kiểu là, mình, à, làm việc cá nhân hay là mình ăn sáng. Thì thật sự là mình sẽ có một cái em nghĩ là nó nó một cái giấc ngủ nó khá là chất lượng. Có những cái lúc nhá, có những cái lúc mà em, a, em cũng có tỉnh dậy giữa đêm ấy, thì, ờ, thì thì
Ừm, ừm. Rồi. Ừm. Ừm, ừm. Rồi, rồi. Ừm. Ừm. Rồi, nhưng có dễ ngủ lại không?
Nhưng mà nó dễ ngủ lại nha, nó rất dễ ngủ lại. Kiểu, kiểu, trước giờ em chưa bao giờ nghĩ là mình tức là trước giờ ấy em mà, kiểu, nếu mà em tỉnh ấy là em sẽ, ừ, cầm điện thoại em sẽ xem, ưm, điện thoại đến khi nào em ngủ thì em sẽ ngủ. Nhưng mà, ừm, gần đây thì em thấy kể cả em có tỉnh dậy, em giật mình em tỉnh dậy hay em có, gọi là, mở mắt đi chăng nữa thì em cũng vẫn thấy ngủ luôn lập tức được. Nói chung là em cảm giác rất là dễ chịu.
Ừm. Rồi. Ừm, ừm. Rồi. OK, OK. Ừm, thế thì đó là, gọi là, một cái giấc ngủ tương đối là là là khỏe đấy, trộm vía. <chuckles> Thế thì nhá, trong s số những cái hoạt động của em trước khi ngủ thì em thấy là cái cái hoạt động nào nó có cái tác động tích cực nhất đối với lại cái việc, ờ, một ờ, ờ, đóng góp cho một cái giấc ngủ, ờ, thoải mái của em? Đấy, ví dụ như là, ờ ừm.
Dạ vâng. Dạ vâng. Ừm, em em nghĩ là cái việc, như kiểu là, mình, ờ, có thể là gọi bạn bè này để mà mình, kiểu, thư giãn đầu óc này, có thể nói chuyện này, nó là một cái nó cũng để đầu mình, kiểu là, không còn những cái suy nghĩ vướng bận này. Nếu mà mình có nghĩ gì thì mình có thể chia sẻ với mọi người này, xong rồi sau đấy là cái việc mà, như kiểu là, em, a, chăm sóc như kiểu là, em đánh răng, em em đánh răng, em rửa mặt. Và em cảm giác là, ừ, cái da mặt mình nó sạch sẽ rồi, sau lúc đấy thì mình cũng ngủ nó cũng thoải mái hơn. Nói chung là thật sự thì em em em nghĩ là như vậy, nhưng mà thật thật ra thì em nghĩ là cả một ngày mình đã đi làm rồi, sau rồi mình ăn uống đầy đủ nữa, thành ra là cái việc mà mình mình đi ngủ nó dễ lắm. Nó thật sự là, ừm, em tần, ư, em rất là dễ ngủ.
Ừm, ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Da, đúng không? Chăm sóc da. Thư giãn, thoải mái. Ừm. Ừ, ừ. <laughs> Tức là tức là làm sao để cho có một ngày làm việc hiệu quả, sau đấy thì có được cái sự thư giãn, thư thái, thả lỏng, đầy đủ thì sẽ đi vào giấc ngủ tốt, đúng không? Thế là ngày trước thì có bao giờ em bị, ờ ngày trước thì, đấy, cái cái hồi mà cái đồng hồ sinh học của em nó nó nó bị quen với cái việc trực, rồi thức đêm các thứ như thế, thì thì cái giấc ngủ của em rất là ngắn, đúng không? Và nó còn làm cho chắc chắn là chị nghĩ là là là là cái ngày hôm sau làm việc nó sẽ mệt hơn và nó sẽ không hiệu quả bằng. Thế thì, ờ ừm. Không đúng lắm à? Ờ, vẫn quen hả?
Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Ờ, nó nó cũng không đúng lắm. Nói chung là, cái cái, thời đấy em em em không biết là vì một cái sức mạnh nào đấy nhưng mà tức là có thể là ngủ nó không được nhiều, nhưng mà ngày hôm sau mình vẫn làm việc, vẫn khỏe, vẫn vẫn làm việc bình thường. Nó có thể là một cái guồng, kiểu là, mình làm quen rồi ấy. Em chỉ có một cái giai đoạn mà tức là, như kiểu là, em đi, ơ, cái, khoa hồi sức ấy thì, ờ cấp cứu hồi sức ấy, thì em mới lúc đấy em em em bị mệt, và em mới, gọi là, thật sự là rất mệt. Thì thì lúc đấy là cái giấc ngủ của mình, cảm giác nó cũng không còn ngon nữa, nó cũng không còn, gọi là là là là là thoải mái nữa. Nhưng mà, cái, ư
Ừm. Vẫn khỏe. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Thế thì cái đợt đấy thì em có làm gì để em cải thiện cái cái cái tình trạng đấy không? Cái đợt mà em làm ở khoa hồi sức cấp cứu ấy, ừ.
Thì cái đợt cái cái khoảng cái khoảng thời gian đấy để mà chăm sóc giấc ngủ ấy thì, ờ, thì tất nhiên thì em sẽ, ơm, em sẽ em sẽ có, như kiểu là, có những cái, ơm, ưm, cái cái nước, gọi là, bổ trợ. Thì ví dụ, như kiểu là, em, ờ, em pha đồ uống.
Ờ, một số đồ uống, gọi là, hỗ trợ cho giấc ngủ, ừm.
Dạ vâng, thì ví dụ, như kiểu là, em sẽ uống cái nước mà hoa tam thất này, xong rồi nó cũng là một cái để cải thiện nè. Ừm, em em sẽ nó có cải thiện nè, em em sẽ uống hoa tam thất với cả là táo đỏ này. Thì em nghĩ đấy đấy cũng là một phương pháp mà mình chăm sóc và, kiểu, ờ, trước khi ngủ thì em sẽ cố gắng là mình sẽ không xem điện thoại nhiều này, xong rồi mình cũng, gọi là, thư giãn đầu óc một xíu thì thì em cảm giác là nó cũng sẽ dễ ngủ hơn. Nhưng mà cái thời đấy em thấy là em, bản thân em có một cái giai đoạn nó khó ngủ lắm, kiểu, nó cứ cầm điện thoại đến khoảng tầm, có khi là một hai giờ sáng là chuyện rất là bình thường. Và sau đấy dạ vâng.
Ừ. Có cải thiện hông em? Ừm. Rồi. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Đấy, ừm, cái thói quen mà dùng thiết bị điện tử xong rồi nó lôi cuốn, phải không? Phải là nó lôi cuốn, hoặc là nó làm cho mình quên đi cái việc thời gian trôi đến lúc mà, ờ, buồn ngủ ríu mắt ra rồi mới phát hiện ra là đã muộn quá rồi.
Dạ vâng. Dạ vâng. Thế là thành ra là em thấy là đó, thì tức là như khi mình bỏ những cái thói quen ấy đi ấy thì cái giấc ngủ của mình nó chất lượng hơn và mình cũng đỡ cảm thấy là mệt mỏi hơn ấy. Với cả, như kiểu, dạo thời gian gần đây ấy thì khi mà em đã về em đã nằm mà em đã ngủ rồi ấy, thì là em không có, gọi là, tiếp chuyện ai hết. Tức là khi mà kể cả bạn em, bạn bè các thứ mà có gọi thì em cũng gọi là, cùng lắm em nhấc máy là và em đi ngủ.
Ừm. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. À! <chuckles> Rồi. Trừ phi trừ phi là có việc cực gấp, đúng không? Trừ phi mà có cái việc gì đấy nó nghiêm trọng với các thứ. Thế thì sau khi mà em thay đổi được cái thói quen ngủ từ cái việc là ngủ nghỉ nó không được không được lành mạnh lắm, chuyển sang cái giai đoạn là lành mạnh như thế này thì em thấy là nó có cái tác động, ờ, như thế nào đối với lại cái hoạt động trong ngày, hoặc là tâm trạng với các thứ của em không? Cái sự thay đổi nó có rõ ràng không?
Dạ vâng. Nói chung là em thấy là tất nhiên là, cái, ơ, cái giai đoạn đầu nó rất là, nó rất là khỏe, nó rất là thoải mái, nó rất là ấy. Nhưng mà tất nhiên thì những cái đợt gần đây thì tất em nghĩ là do cái công việc ấy, nói chung là khi mà em làm quen rồi thì tất nhiên là em sẽ làm nhiều việc hơn so mới ngày trước. Thì tất nhiên là, như kiểu, ngày trước em chỉ là một cái người kiến tập thôi nên là thành ra là về mình cũng ăn ngon, ngủ ngon hơn. Còn cái chuyện là bây giờ là mọi thứ áp lực hơn, nó mọi thứ nó đều quy ra là sai lệch, nên thành ra là khi mà mình, ờ, mình ngủ ấy thì nó tất nhiên là mình ngủ vẫn bình thường nhưng ngày hôm sau thì mình mình
Ừm. Ừm. Rồi. Ô kê. <laughs> Ừm. Rồi. Ừm. Cũng vẫn có sự mệt mỏi. Thế thì qua cái câu trả lời của em thì chị đang hiểu rằng là nó cái việc mà cái tâm trạng của mình ngày hôm sau, giấc ngủ ờ, tất nhiên là giấc ngủ nó cũng có đóng vai trò, nhưng mà nó còn rất nhiều yếu tố khác nữa, phải không? Đấy. Và mình cũng có thể hiểu rằng là nếu như mà có quá nhiều các cái yếu tố nó tác động đến cái tâm trạng ngày hôm sau, mà giấc ngủ của mình không tốt thì có thể là cái tình trạng của mình, cái mood của mình nó còn tệ hơn, phải không nhỉ?
Dạ, vầng. À, vầng, đúng, đúng, chính xác ạ. Nhưng mà bị một cái là, như kiểu là, em em thấy nó, như kiểu là, đi nhìn cái máy tính màn hình máy tính nó nhiều ấy, nên thành ra mắt em bị mỏi. Em rất mỏi và em em em phân vân là em không biết là liệu em có nên, gọi là, ờ, ừm, nhỏ mắt hay cái gì ấy không? Kiểu, tức là chăm sóc ừm, chăm sóc
Ừm. Ừ. Ừm. <laughs> Dùng nước mắt, ơ, nước mắt nhân tạo các thứ chẳng hạn.
Ừm, em thì em cũng có dùng đấy nhưng mà chắc là em cũng đang có ý định là đổi sang một cái loại nước mắt nhân tạo khác. Tại vì là, ờ, đứa em em nó học <laughs> nội trú mắt thì nó bảo là nhỏ mấy cái nước mắt khác mà không có cái chất bảo quản ấy thì sẽ ô kê hơn.
Ừm. Rồi, à, à, à. Thế còn nếu mà dùng mình nước muối sinh lý không thì sao em?
Nước muối sinh lý chỉ là để vệ sinh thôi chứ làm sao mà nó nhỏ mắt, nó không thể thay cho nước mắt nhân tạo được. Tại vì ví dụ như, kiểu, trong nước mắt thì nó sẽ có nhiều cái thành phần khác chứ nó không phải là chỉ có mỗi nước.
À, thế à? Ừm, ừm. Ừm.
Thế là thành ra là nó tức là nhá, ví dụ như, kiểu là, khi mà chị, ờ, chị muốn nhỏ nước mắt nhân tạo mà tối ưu nhá, chị còn phải đi làm xét tức là làm có nó có những cái cái cái xét nghiệm mà xem xem là cái nước mắt
Rồi, ừm. Phải xem xem là mình hợp cái loại nào có những phần gì à? Ừm.
tức là đúng rồi, tức là nó nó sẽ xem xem là cái thành phần nước mắt của chị nó như nào. Thì nó sẽ, ưm, dùng cái loại mà tương ứng như vậy. Đó, không phải là đơn giản đâu.
Ừm. Rồi, ô kê, ô kê. Thế thì cái việc chăm sóc mắt nó cũng có tác động ít nhiều đến cái việc chăm sóc giấc ngủ ấy nhỉ? Ừm, em có còn giữ thói quen ngủ hay là em đã từng có thói quen, kiểu như là, ngủ chợp mắt buổi trưa hay như thế nào không? ừm.
Giấc ngủ hả? Dạ vâng, tại vì đôi khi, ơ À, chính ra là em thì em không ngủ trưa nhá, tại vì, ờ, cùng lắm là hôm nào em mệt em mệt lắm thôi ấy, thì em mới, gọi là, nằm ra đấy, gọi là, ừm, được, ừm, mười mười lăm phút dạ vâng, được 10-15 phút, nhắm mắt nghỉ thôi chứ còn nhưng mà tại vì thật sự là đôi khi nằm nó không thoải mái nên thành ra là với cả là ở cái môi trường làm việc chung ấy, nên là tất nhiên là mình sẽ không dám, gọi là, buông thả bản thân, mình không dám, gọi là, ngả ngốn này, xong rồi mình cũng không thể, gọi là, ngủ một cách thoải mái được. Xong rồi mình còn sợ nhỡ đâu là, ừ, mình mình ngáy xong mình ừm, đúng rồi, mình mình cũng sợ vậy nên thành ra là với cả là thật sự là với em buổi trưa mà khoảng tầm 1 tiếng đổ lại thì nó không có bõ bèn gì hết nên thành ra là em cũng không ngủ buổi trưa, thế thành ra là tối là cái
Ừm, thế á? Ừm. Ngả lưng thôi, ngả lưng nghi ừm. <laughs> Rồi. Ừm. <laughs> Sợ bị, ờ, người khác đánh giá à? <laughs> Ừm. À, vậy vậy là em chỉ chăm sóc giấc ngủ của mình vào buổi tối thôi, còn buổi trưa thì coi như là em bỏ qua, không cần không cần chú ý đến nó.
Dạ vâng. Dạ vâng, thì, ờ, buổi trưa gần đây thì em đang tập thói quen là em sẽ em em em cái quyển sách mà em mua hôm trước ấy, thì em sẽ bỏ ra và em, ơ, em đọc buổi trưa, tức là đọc được mình sẽ cố gắng nó, như kiểu là, đọc được, ừm nếu mà ít thì được 1, 2 trang, mà nhiều thì mình sẽ đọc thêm. Tức là, như kiểu là, có thời gian như nào thì mình sẽ đọc như vậy ấy. Nói chung là tại vì thực ra cái cái việc mà em đọc nó cũng khá là chậm ấy, nên là thành ra là thôi cố.
Ừm. Ừm. Đọc. À. Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm, thế em có có ý định là sẽ đọc sách trước, ưm, trước giờ ngủ buổi tối không?
Thật ra là em em chưa có cái thói quen đấy, nhưng mà em cũng đang suy nghĩ đến cái việc đấy. Nó cũng em nghĩ là nó là một cái cách mà mình chăm sóc cho giấc ngủ.
Ừm. Ừm, biết đâu nó lại ừ, đúng rồi, đúng rồi, nên là chị đang liên tưởng là, ờ, nếu như mà có thêm một chút thời gian cho bản thân trước khi đi ngủ, kèm theo việc đọc sách nữa, biết đâu nó lại làm cho cái giấc ngủ mình nó dễ đến hơn, tốt hơn chẳng hạn, đấy. Ô kê. Thế thì, ờ, câu hỏi cuối cùng là vì em đã có kinh nghiệm như thế rồi, thì em có gợi ý 1 ,2 cái sự thói quen thay đổi đơn giản để cho việc ngủ tốt hơn không?
Dạ vâng. Em nghĩ là cái việc mà, như kiểu là, ừm, mình, ờ, mình mình mình không dùng điện thoại cái lúc mà sắp đi ngủ này, và mình có thể là thư giãn đầu óc trước khi đi ngủ thì cái giấc ngủ của mình cái nó sẽ đạt cái chất lượng tốt nhất. Còn cái việc mà, như kiểu là, mình vẫn lo toan mọi thứ thì thật sự là nó nó khó lắm, nó dạ vâng, thì rõ ràng là nó là cuộc sống mà, đôi khi cười, tập cách buông mỏ chị ạ.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Đấy là cuộc sống đấy là cuộc sống rồi. Ừm, ừm, ừm. <chuckles> Đúng rồi, ô kê, ô kê, cảm ơn em vì đã chia sẻ và đưa ra đưa ra những cái cách thực hiện để chăm sóc giấc ngủ tốt, và cái lời khuyên là hạn chế thiết bị điện tử đi, chị thấy cực kỳ là hữu ích luôn. Thế, rất là cảm ơn em. Nhá, s chào em.
Dạ vâng. Dạ vâng ạ, em cũng rất là cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện rất là thú vị.